Ma sì ma sì, è l'era dell'inclusione. Quindi stiamo vedendo che queste cose stanno un po', ehm, cambiando perché, ehm, i i vari disturbi alimentari che hanno casa causato mandare in TV, un determina un solo tipo di modello, sia per l'uomo che per la donna, alto e magro, ha creato problemi, ehm, no di non poca gravità. E quindi si sta cercando di contrastare un attimo quella corrente, seppur il modello predominante sia sempre quello, altezza e magrezza, che, in realtà, non rappresenta la maggior parte dei casi ma soltanto una minoranza. Quindi vedo un miglioramento sui social, effettivamente o, ehm, in TV, vediamo modelli di altre taglie, di altre altezze, con delle particolarità come, albinismo, nanismo, ehm, altre condizioni.
Mh. Okay. Mh, chiaro. Anche, mi viene da dire, altre etnie si sentono rappresentate, no. Chiaramente apparteniamo al a quella predominante, però oggi è importante, no, vedere che a persone magari di una discendenza mista comunque possano sentirsi rappresentate.
Certo.